Ah, eu gosto de vigi de visitar os 2. Gosto de visitar os os pontos turísticos, só pra ver o que que é de tão interessante, que todo mundo fala. E, também, gosto de ver os os lugares escondidos, sabe.
Aham. Mas como que você descobre, esses lugares?
Onde tem mais, é Online mesmo, a internet.
Entendi, você dá uma pesquisada. Eu gera eu gosto de perguntar, eu gosto sempre de perguntar para o a recepção do hotel, assim, eh, ou taxista, motorista de Uber que for, é, eu gosto de perguntar: "Olha, o que que geralmente você faz, que não é o que todo mundo faz?". Ou: "Me indica um restaurante bem gostoso, que você leva sua família". Porque às vezes a gente vai no "da fama", né, mas não necessariamente é o mais gostoso.
É. É, dar uma pesquisada antes de ir. Também, é. Taxista, é, pessoas locais, né. É, isso. Sim. Não, só porque é famoso, todo mundo vai, é verdade.
É. É, e v eh, quando você viaja você já falou que você também gosta de sair, tal, curtir, você não tem muito essa questão do horário, mas você já mudou totalmente, assim, o seu plano porque por qualquer razão, assim, ah, você tinha o dia todo planejado e mudou tudo?
É. Sim. Sim. Às vezes, eh, eu acabo passando mal por causa do calor. Às vezes, quando eu vou em um país que está muito calor, eu prefiro ficar, hum, em casa só pra relaxar um pouquinho, embaixo do ar-condicionado, ou quando tá chov quando você vai querer ir pra praia, tá chovendo, aí você você acaba ficando em casa, sabe?
Entendi. É. É, acho que o segredo quando viaja, é curtir o lugar da forma da melhor forma possível, né, sem pressão.
Exatamente, é, sim.
Ah, beleza. <laughs> Di
É, obrigada. <laughs>

Entendi, entendi.
Aí eu so agora quando eu vou pra outros lugares eu fico mais atenta nos lugares que eu vou, pra ninguém me enganar não, sabe?
Entendi. É
E você, já aconteceu com você?
pra mim foi uma situação que a gente foi viajar e, eh, teve um problema, eu nã eu não lembro exatamente qual foi o problema, eu sei que o banco não funcionava, eu não conseguia sacar dinheiro.
Vixe.
Então, eu sempre viajei com um pouco de dinheiro em espécie, mas eu nunca viajei com o suficiente, assim, pra um problema, entendeu. Então, pra mim desse dia em diante tudo mudou, eu viajo com dinheiro em espécie o suficiente, se eu precisar sair do país, eu consigo comprar uma passagem e sair do país, sabe, assim. Eu não não fico mais dependente do cartão, de o cartão funcionar, que às vezes, eh, o banco bloqueia seu cartão, porque acha que tá acontecendo alguma coisa, né, você não tá no país e tal. Então, depois dessa vez, nunca mais, eu sempre pode ser que eu nem use o dinheiro que que eu saquei, mas eu vou com dinheiro comigo.
Sim. Sim, sim. Sim, verdade. Sim. Tá certo.
É, não sei, fiquei meio traumatizada. <laughs>
Tá certo, é, nunca se sabe <chuckles> nunca se sabe, verdade. Qual foi o país que você mais gostou
É, pois é. Vixe Maria, o que eu mais gostei?
de viajar?
Eu gostei muito de ir pra Itália, eu gostei demais. Tem inclu não terminei a Itália, eh, tem muita coisa ainda que eu quero ver na Itália, não fiz nem 1/5 do que eu gostaria, mas o pouco que eu fiz, eu eu eu amei. Pela a comida, o clima, eh, a vibe assim da das pessoas, sabe. O italiano é bem vivo, bem animado, então eu eu quero voltar. E você?
Nossa, legal, nunca fui. Sim. Deve ser uma delícia a comida, né? Sim. Sim. É, né? Legal. Eu eu sou d descendente de libaneses, então, eu sempre vou para o Líbano.
Ok. Ok, é lindo o Líbano, eu amei também.
Pra mim, Líbano, fu eu amo. Eu vou lá e fico uns 2 meses e eu fico eu vou lá pra relaxar mesmo. Fico em casa
Uhum.
casa da minha mãe É, pra mim Líbano mesmo, apesar que eu sempre vou <laughs>
Mas quan mas quando você vai, por mais que seja, assim, praticamente sua 2ª casa, você também procura conhecer algum ponto diferente, alguma coisa diferente ou não muit é.
Do Líbano? É, às vezes, viu, sempre quando eu ia eu não nunca me interessei em procurar, sabe, mas nos últimos 2 anos eu tô
Menina.
procurando mais, sabe, saindo do meu, eh, meu conforto. Tem, é muito lindo, sim. Eu sou É, eu aonde eu moro não tenho muita como?
É, você devia, porque tem muito lugar lindo lá. <chuckles> É, num você já foi pra Byblos?

Já. Eu viajei com meu marido pra para o Havaí
E aí? Uhum.
só pra expe experimentar o Poke deles. Que é de lá, e é uma delícia nossa, eu nunca comi igual. <laughs> Nunca comi igual, é claro que eu queria ver as praias e tudo mais, mas a intenção era experimentar o Poke deles, porque eu e meu marido somos obcecados por Poke. <chuckles>
Mentira. <laughs> <chuckles> Entendi. Sim. Entendi. E quando você viaja, você, eh, gosta de uma viagem, assim, mais relaxante, sem horário, o que o que aconteceu ja aconteceu, ou você gosta de fazer horá assim, de repente contratar uma agência, marcar algum passeio, alguma aventura?
É uma delícia, muito gostoso. Uhum. Então depende muito do lugar aonde eu vou, viu? Tipo, se for Havaí, se for lugares que eu vou ficar, não mais que 1 semana, eu gosto de de me aventurar, de conhecer lugares, porque pra relaxar eu re relaxo em casa mesmo, né. Tô viajando pra
Tá. Entendi. Então, eh, eu você não fica, então, no hotel, assim, você não tira um dia pra ficar no hotel?
pra aventurar. Não, eu compro o hotel mais barato, porque eu não vou ficar no hotel, eu vou ficar querendo sair. <laughs> Mas agora quando for visitar a família, tipo, fora do país pra ficar 1 mês, fico em casa mesmo com a minha família. E você?
Certo, eu também. <laughs> Eu também, eu sempre falo, se Entendi. É, eu sou, assim, se for pra curtir o hotel, então, é o hotel, então, não importa o lugar, certo? Então, eu não preciso ir pra outro país, eu não preciso de nada disso, eu posso escolher um hotel bom onde eu tô e curtir o hotel. Agora, se eu vou sair de onde eu tô, e gastar dinheiro pra ir pra outro lugar, eu preciso do mínimo do conforto, claro, eh, da higiene, etc. e tal, mas eu quero conhecer, né. Eu quero bater perna, eu eu gosto de bater perna até o pé doer. <laughs>
Sim. É, verdade. Sim. É. Sim também. Então, é, você tá viajando pra pra sair mesmo.
É, eu gosto de viajar pra curtir. Não necessariamente eu eu preciso ter um horário, sabe, eu não sou aquelas pessoas que: "Ai" o por exemplo, eu tenho um a um amigo que quando ele vai pra Disney, ele chega na Disney na hora que o parque abre e ele vai embora quando o parque fecha, eu não sou essa pessoa.
Quer dormir, dorme em casa <chuckles> é. Sim. Nossa, aí é muito cansativo, assim. <laughs>
Então, eh, eu não preciso ser eu eu não sou, assim, eu não preciso ter esse horário super, sabe, definidinho, a tal hora vai pra tal lugar, tal hora, não. Mas eu também, não gosto de perder tempo, eu gosto de te de saber o que eu vou fazer todo dia, né, de não perder o meu momento, mas enfim.
É. É. Tá certo. Sim. Tá certo também.
Você já aconteceu alguma coisa com você, quando você tava viajando que mudou a forma como você viaja? Você costumava ser de um jeito, aí aconteceu alguma coisa e você mudou?

Você já foi pra Byblos?
Já, já fui pra Byblos. E tem um lugar também, ano passado que eu fui, eu esqueci o nome
Ah, ok.
mas aí fica fica perto de Byblos, eu acho, na praia. Não lembro o nome, mas é lindo.
Entendi é. É, a comida libanesa também é deliciosa, eu sou muito fã, é, eu gos uhum é muito, muito gostosa, eu gosto demais, uhum, é.
Nossa, uma delícia. Sério, muito gostoso. <laughs> É uma delícia. Charuto, Xauarma, muito gostoso. Eu achei muito interessante você falar do Egito, eu nunca nunca fui no Egito. É, eu também pensava, que a comida ia ser que nem a comida libanesa.
Iss É. Não, é sempre é totalmente diferente, é impressionantemente diferente. Eles comem muito mais batata, ma-macarrão, arroz. É muito mais parecida com, eh, a nossa comida, com com essa realmente essa raiz africana mesmo, muito mais é.
Interessante. Hum, muito gostoso. Muito legal, gostoso quis ir para o Egito, ver as pirâmides.
Vá, vale a pena. Se v a não ser que você seja claustrofóbica, se você for claustrofóbica, aí, eh, te recomendo pensar 2 vezes, porque é bem apertadinho é é bem apertadinho pra entrar.
Legal, não, não sou não. <laughs> Não sou claustrofóbica. <chuckles>
É, então, vai fundo. <laughs>
Um dia. <laughs>
E teve alguma comida que você comeu, que você foi pra algum lugar, provou e falou: "Nossa, nunca mais!"? Foi o oposto, ao invés de ter sido uma lembrança gostosa, foi um trauma?
Hã, deixa eu ver. Uma comida de trauma? Nossa.
Ou sei lá, te fez passar mal, então, acabou te traumatizando. Não necessariamente porque era ruim, mas você tem essa lembrança, assim, sei lá.
Sim. Já, uma vez eu comi uma pizza, e a eu acho que o queijo estava estragado e eu passei muito mal. <laughs> Foi no Líbano isso.
Hum, estragado. Mas foi num ah ok, você já você voltou nesse restaurante?
Nunca mais. <chuckles>
É é geralmente é isso, né. A gente não volta mais é.
Nunca mais gente, nossa, passei muito ma fiquei vomitando a noite inteira. E você, aconteceu com você isso?
Uhum. Eu tenho certeza que já, não tô conseguindo lembrar exatamente onde, mas com certeza, porque não tem como, né. <chuckles> Não tem como, sempre tem um momento que você fala: "Nossa!".
É, mas acontece sempre. Não tem como. Principalmente em lugar lugares muito ca com muito calor, sabe, muito sol.
É, uhum. Quando você viaja, assim, eh, você busca lugares famosos, tipo, pontos turísticos famosos, ou você gosta de conhecer aquele ponto turístico que não é muito comentado? Como que você define, assim, os lugares que você vai?
Sim.